Yung mga ganun po ba.
Oo, tsak tsaka ako pagdating sa ayuda, eh, yung si-sinasabi nila na ano, ha, kumbaga parang kumbaga, ah, assistance. Ika nga, 'di ba, cash assistance yung ano, ah, dapat, eh, siguro maglagay din sila ng mga requirements na yung makaka-receive ganito lang, ganito lang, 'di ba? Kasi nagiging nagiging tamad ginagawa nilang tamad yung tao, eh, na na ganito, na magre-rely nalang sa mga ganyang bagay, 'di ba? Ako siguro mas okey siguro kung ano, um, requirements na lang siguro na ano, na kasi pantawid pamilya, pantawid gutom kasi ang tawag sa mga ganyan, 'di ba? So, siguro dapat may kahit trabaho man lang na kahit hindi ano, basta may nai naipakita na mismo may nagtatrabaho or isa yung nagtatrabaho sa mismong pamilya kaysa sa kaysa naman sa wala talagang nagtatrabaho, naka-rely lang sa ganyan, 'di ba?
Opo, opo. Mm. Opo, opo. Totoo po 'yan. Opo. Opo, opo, opo. Mm. Opo. Opo ,oh. Yung, ah, nakaano lang dun sa nag-aantay lang kung kailan tawagan ng Dole, yung mga ganong bagay po ba? 'Ba yun nga po, eh, nakakaano nga po na pakinggan yung, "Uy, tinawagan ka na ba? Um, siya bakit ko tatawagan?" Yung mga ganun po ba. "Nalista ka ba doon ng ano, yung, ah, namumuno sa purok natin," gano'n po ba. Yung bakit ano ba yun sabi 'di ba ano ka miyembro ka naman dito, eh, taga rito ka naman.
Oo. Oo, 'di ba, oo. Oo, 'di ba. Oo.
Eh, parang pinipili lang yata yun, mga ganun po ba.
'Di ba, oo, tama. Tama yun talaga yun, eh.
Mm.
Pinipili din talaga.
Mm. Kaya
'Yun yung mga problema sa ano ngayon, sa, ah, corruption pagdating sa gobyerno natin pagla ah, sa paglaban sa korupsiyon. Tama, oo, tama.
Mm. Mm. Harap-harapan na po, harap-harapan 'yong korupsiyon. Lantaran na yun nga, kagaya nung ano, ang maraming naging opinyon doon nung, ah, yun nga ang kasama kong bumoto na kagaya nun na yung eleksyon na yun, eh, first time nangyari sa Pilipinas yung ganun na lantaran. Lantaran yung, ah, pagbili ng boto.
Oo. Lantaran tsaka